Écoute, je viens vers toi pour avoir quelques conseils, quelques idées, heu, parce que je j'aimerais bien, heu, apprendre à à à savoir préparer des des bons repas sains, mais avec un petit, heu, avec un budget limité, avec un budget très limité, même. On va dire, c'est vrai que, heu, moi, je je viens d'emménager il y a quelques mois, je viens de passer 15 ans en Espagne, heu. Je reviens en France, heu, les tarifs sont plus les mêmes, la vie n'est plus la même. Malheureusement, j'aime beaucoup, heu, le le le les repas, j'aime beaucoup le tous les produits et c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui me donnent envie. Mais, voilà, quand on a un budget, heu, assez limité. Heu, c'est compliqué de de de de pouvoir se faire un bon repas sain, quoi. Et pas s'acheter juste du pâté avec un bout de pain et se débrouiller avec ça. Même si, ça, j'aime bien aussi, mais, c'est pas, voilà, c'est pas un repas sain, quoi.
Mmh. OK. Ouais. Mmh mh. OK, bah, tu as, heu, non mais je comprends très bien, en fait, heu, où tu veux en venir. Tu as tu as c'est vrai que, heu, surtout avec l'inflation et cetera. Heu, c'est ça peut être un peu plus compliqué, justement, de de faire ses courses. Et comparé à l'Espagne, heu, il doit y avoir, en effet, une une grosse différence, donc, heu, je comprends tout à fait, ta ta problématique. Hem, est-ce que toi, tu es déjà tu aimes bien cuisiner? Est-ce que tu as des restrictions alimentaires particulières, ou tu tu manges de tout, heu? Donc, hem
Et bah, moi, je j'aime beaucoup cuisiner. Heu, j'aime beaucoup, beaucoup cuisiner. C'est quelque chose que ça me détend, ça me voilà. Et puis bon, heu, pour mon épouse, chaque fois, elle rentre, je prépare un petit plat, je fais des tests, et cetera. Et là, où maintenant, je viens d'emménager, je me suis rapproché de d'un de mes cousins qui, heu, qui lui aussi, aime beaucoup cuisiner. Donc, tous les 2 on on on a on aime bien cuisiner. Mais c'est vrai que, heu, pour on aime bien faire des choses, préparer des plats. Et c'est vrai, que comme lui, il a une famille plus grande, plus nombreuse que la mienne. C'est là où les repas sains, heu, c'est sont des ados donc, heu, et qu'on on prépare la bouffe pour tout le monde. Donc, heu, heu, essayer de faire le plus de repas sains, c'est un peu compliqué. Et n et non, j'ai pas de j'ai pas d'allergie ni de restriction alimentaire, heu, par qui particulière. Le seul truc, c'est que j'aime pas le j'aime pas le piquant. Heu, ça, moi, ça ça ne rentre pas, même si, heu, voilà, même si mon épouse elle, elle aime, moi non. Donc, si je cuisine piquant, ça sera que pour elle et pas pour moi. Et puis et puis voilà, les plats sucrés-salés, voilà, ça, c'est pas non plus ma tasse de thé, quoi.
Mouais, OK. Mmh. Mmh. Ah ouais. OK, bon bah, ça, heu, ça, c'est pas Oui, c'est accessoire de toute façon les les épices et cetera, heu. Ouais. <chuckles> Ouais, les trucs un peu ouais. Non, mais c'est c'est totalement compréhensible. Donc, du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est dé c'est déjà super, tu as tu as tu aimes bien cuisiner, tu es curieux à propos de la cuisine, donc ça veut dire que, tu as déjà, peut-être une facilité, à associer des des aliments, et cetera. Donc ça, c'est c'est super. Et est-ce que, hem, tu fais, heu, plutôt tes courses dans dans des supermarchés, hypermarchés, ou plutôt dans, heu, des choses de type Monoprix, heu, enfin voilà, des trucs un peu plus chers, heu, ou alors peut-être plus Lidl, et cetera?